Ah okay, sì, certo.
<scoffs> Mi han detto: "Ma dovresti condividere qualcosa su Facebook". Ma sai io avevo i miei clienti lavoravo con un'agenzia, quindi sai cosa me ne frega? Però è anche vero che un po' di presenza ci vuole. Quindi ho cominciato a condividere qualche foto che facevo e: "Bello, bello, complimenti", okay, interesse 0-.
Assolutamen
Poi mi han detto, ma dovresti aprire una pagina proprio dello studio fotografico condividendo le foto dei tuoi clienti. Ecco, io quello non l'ho fatto perché ehm, uhm, adoro i miei clienti, voglio dargli un po' di privacy, se faccio delle foto in cui ci sono dei bambini a me non mi va di sbatterli su un social. Quindi preferisco siano eventualmente i genitori che mettono la foto e magari mettono un ringraziamento a me. Oppure la modella che mette la sua foto che gli piace, a lei, non quella che hanno scelto per la pubblicità, e la mette e magari mi ringrazia. Quello a me fa piacere. Non piace a me pubblicare foto di altre persone senza il loro consenso, ecco.
<chuckles> Certo. Assolutamente, anche perché potresti incorrere in qualche problematica, diciamo, se per una questione di privacy, deli uhm liberatorie, cose, no?
M M ma, uhm, sì e no, perché loro comunque vengono pagati per farsi fotografare per delle campagne pubblicitarie, quindi dal momento in cui tu dai l il tuo consenso, dopo se la campagna pubblicitaria viene condivisa, tu non puoi denunciare le persone che-che la condividono. Quindi sì, è se
Okay. Il tuo consenso. Ho capito, quindi è proprio una tua c d non è una questione di è una questione etica insomma, la tua.
No. Sì, sì, per me sì. E l'ho mantenuta, solo che mi costa tanto, perché noto che ci sono dei fotografi, uhm, s se posso chiamarli "sdozzi" <chuckles> in dialetto emiliano, cioè dei fotografi scarsi
Ah okay, non sapevo ehm, effettivamente che significa. <chuckles> Grazie, lo utilizzerò. <chuckles>
che <chuckles> sì, sì, no, te l'ho tradotto te l'ho tradot che che pubblicano pubblicano costantemente foto ehm fatte male, ritoccate il più possibile così, e si vendono come grandi fotografi invece magari c'è la foto di sua sorella in posa e così, insomma. Però non dico nie
Mh-mh. Beh, uhm, c tra tra l'altro, ehm, il rapporto con l'immagine e la fotografia è cambiato radicalmente per per colpa diciamo in senso negativo, mhmm, anche di Instagram immagino, per chi realmente svolge questo lavoro, perché sembra un po' a chi non se ne intende che chiunque possa somma fare delle foto
Sì.